Comment le jeu peut-il booster l'apre l'apprentissage, mais selon toi, hein?
Heu, je dirais que le jeu, heu, ça du moins dans les dernières années ces dernières années-là, a pas mal, heu, boosté l'apprentissage, heu, dans le sens où, heu, il accroche plus facilement, heu, les les apprenants, les élèves. Alors, dans mon cas, j'ai plutôt une expérience dans l'apprentissage et dans l'enseignement des langues. Heu, donc, ouais, donc, je remarque effectivement que que les jeunes, heu, sont plus enclins et plus motivés à apprendre, heu, quand il y a un aspect ludique.
Ouais. Oh, c'est bien ça! Alors du coup, toi qui as eu le rôle, justement, de de prof et cetera. Comment tu vois la différence entre apprendre en jouant, voilà, ou apprendre sérieusement?
Mmh mh. Heu, ben, avec un apprentissage trop sérieux, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est, heu, heu, les jeux, tout court, hein, que ce soit les jeux de société, des jeux sur ordinateur ou même l'usage d'ordinateur, tout simplement. Et bah, je remarque que les élèves se s'endorment presque en classe, heu, qu'ils ne sont pas enclins à participer à l'oral. Ils sont vraiment absents, et c'est ça que j'ai remarqué en appliquant justement, heu, certaines méthodes, certains certains jeux, tout simplement. J'avais proposé certains jeux en classe et là, je voyais, tout de suite, la motivation accrue, les élèves qui étaient tout contents de participer. Et puis, en fin de classe, pareil, heu, des bons retours, toujours des bons feedbacks.
Ouais. Ah oui! Ouais, c'est incroyable ça! Alors, du coup, quel genre de jeu tu as pu mettre en place, c’est des jeux que tu as créé toi-même? Ou, voilà, tu t'es appu tu t'es appuyé sur, heu, des petits jeux vidéo, des applications déjà présentes?
Ben j'avais fait un peu un mélange de tout, car moi-même, heu, j'ai réussi à me mettre à leur place. Heu, alors moi, c'était, heu, c'est c'est un peu particulier. C'est du français langue étrangère. Donc j'ai des j'ai des élèves, heu, complètement étrangers, des 4 coins du monde. Et moi, je dois leur enseigner le français. Et dans mon cas, bah, j'ai un bon parcours d'apprentissage, heu, du japonais, heu, anglais, allemand, enfin un petit bagage. Et j'ai pu me mettre à leur place effectivement, heu, se baser sur mon expérience qu'en utilisant des applis. Hem, que ce soit du style Duolingo et cetera, qu'une sorte de gamification accentuait davantage le, heu, l'apprentissage. Et c'est ce que je faisais, par exemple, avec des applis comme Komoot sur ordinateur.
Ah! Ouais. Ah quand même. Ouais. D'accord. Ça a marché. Du coup, cette gamification est-ce que ça a tendance à à rendre justement le le jeune, ou moins jeune, hein, plus assidu? Pour, heu, pour apprendre justement comme, heu, on a des bonus quotidiens, il faut pas casser les streak, et cetera.
Ouais, c'est ça. Bah, alors justement, ce que j'utilisais en classe, bah, c'était notamment, heu, Komoot. Heu, qui me permettait de, heu, proposer des activités avec un système de classement. Que je projetais, heu, par, heu, diaporama, et sur un tableau blanc numérique en plus. Donc, ils pouvaient venir au tableau, participer. Et chacun avait son pseudo. Parfois je faisais aussi, heu, en groupe, donc, heu, c'est des groupes, heu, de 3-4 élèves. Et heu, c'est ça au final, c'est de chercher à être le meilleur, le 1er, à gagner une médaille, heu, des des bonus qui qui faisaient que, heu, ils avaient toujours envie de faire plus, heu, de de participer davantage.
Ouais. Ah! D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup voilà, donc, heu, quand pampe, tu faisais, des petits groupes. Comment ça se metaé comment ça se matérialisait? Ils avaient, heu, du temps chez eux pour travailler ces sujets, ou c'était tout en classe, et cetera, que ça se faisait un peu dans l'instantané?
Mmh mh. Alors, je leur demande un peu de de faire des travaux à la maison. Bon, pour certains, hem,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 Heu, parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est c'est des fois des cultures complètement différentes. Le travail à la maison, pour certains, c'est c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Heu, donc, ça je le prends en compte. Et la plupart du temps, non, je je ne travaille qu'en classe avec eux. Et heu, et pareil, en classe, bah, je vais utiliser différents supports, heu, parce que je trouve que le numérique aussi c'est c'est très efficace, parce que c'est par ça en principe que je propose plus facilement des jeux. Après ça m’est aussi arrivé de de proposer des jeux de société, heu, où on apprend du vocabulaire et ça marche aussi, tout aussi bien.
OK. Oui. Oui, c'est sûr. Bon, ça peut être vachement bien. Alors, il y avait un point que tu tu as abordé juste avant, c'est que tu faisais un classement. Alors, justement, est-ce que la compétition elle a un rôle assez important, dans la motivation justement à apprendre en classe?
Heu, je dirais qu'elle avait un bon rôle quand même. Après, heu, j'appréhendais au début, parce que je me suis dit: «Heu, bah, ceux forcément qui vont être derniers, bah, ils vont peut être mal le prendre. Heu, ils vont se dire, beh, qu'ils sont nuls, heu, que que les l'autre, il est trop fort», mais je faisais en sorte justement de d'essayer de les motiver, heu. Je leur disais que, voilà c'était pas grave du tout, et heu, c'est surtout l'aspect du groupe qui était bien, parce que si forcément, une personne est seule un élève était seul, bah, c'est plus dur à à à encaisser, on va dire, moralement, surtout, si si c'est un mauvais perdant. J'avais déjà eu le cas effectivement. Alors que quand c'est en groupe, heu, il y a toujours l'effet de groupe qui fait que, heu, le le moral sera toujours reboosté, en principe.
Ouais. <sucks teeth> Bah oui. Mmh. D'accord oui, non, c'est, heu, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Est-ce qu'il y a, par contre il y a des risques? Voilà, ou des limites à une approche peut-être trop ludique à l'apprentissage? Est-ce qu'il faut quand même garder un cadre un petit peu sérieux ou on peut, voilà, aller complètement dans le jeu et puis on apprendra encore mieux?
Bah, c'est ça, effectivement. Il y a il y a un risque. Heu, en plus j'avais fait, heu, pour mon mon mon mémoire de master et et là j'avance pour ma thèse, heu, je t'avoue que j'avais fait des des des longs dossiers sur, heu, sur l'aspect, heu, ludique et qui prend trop de place parfois, qui dépasse même, heu, qui ne on va dire qu'il y a une certaine balance à respecter, et que parfois ça peut pencher plus de la balance ludique que de la balance, heu, apprentissage, heu heu, sérieux, institutionnel. Et heu, et c'était ça en fait, il fallait trouver la bonne balance. Il fallait pas trop que les élèves considèrent ça comme, heu, un jeu sans rien apprendre derrière. Tu vois? Il fallait que ça soit, heu heu, avec un objectif, heu, scolaire particulier, heu. C'est c'était en m en même temps utiliser le jeu pour apprendre et pas uniquement jouer pour jouer.
Ouais. Ah oui. OK. Mmh, d'accord. Oui, non, ça fait sens. Mais, du coup, est-ce que ça ça peut être rendre, heu, voilà, le l'apprentissage superficiel? Ils viennent plutôt pour, heu, s'amuser plutôt que pour apprendre. Du coup c'est ça vraiment le défaut potentiel?
C'est ça. Ouais, effectivement, heu, j'avais vu le cas, heu, quand j'avais proposé 1 des 1ers jeux de société. Hem, mais il y avait des élèves, heu, c'était des jeux qu'ils connaissaient déjà. J'avais fait le le Dobble par exemple, heu, où c'était heu, il fallait identifier les images et donner, heu, oralement le le le nom avec en faisant des phrases. Et puis certains, v s'en f s'en fichaient, ils participent pas c'est- ils ne participaient pas. C'était juste pour gagner qu'ils voulaient jouer. Jouer pour gagner sans sans travailler la langue. Et ça, bon j'ai dû réajuster, par la suite.
Ouais, OK. D'accord. Et heu, alors, est-ce, du coup, quand tu quand tu enseignais justement, heu, c'était dans des écoles? C'était dans un voilà, des associations, des centres, heu, peut-être, heu, spécialisés, voilà, sur, heu, la culture asiatique ou d'autres cultures heu, voilà, dont tu connais la langue? Ou heu, comment tu ça se présentait, dans quel cadre en fait?
Mmh mh. Heu, dans mon cas, ça a toujours été dans une école publique, hein, dans un collège classique. Et en fait, heu, il y a un dispositif, heu, qui s'appelle l'UPE2A. Donc c'est, heu, Unité, heu, hem, pour les Élèves Allophones, en gros, donc, c'est-à-dire des élèves qui qui viennent du monde entier, qui ne parlent pas du tout la langue. Et heu, et puis forcément, comme tu dis, oui, il y a l'aspect culturel, heu. Il y a des des élèves qui viennent de de Chine, de Corée, d'autres qui viennent de d'Amérique du Sud, heu, de de Chili, d'autres d'Afrique et d'autres d'Europe de l'Est, admettons. Donc, effectivement, c'est c'est aussi à prendre en compte, cet aspect culturel, puisque le jeu le jeu aussi n'est n'est pas très, heu, apprécié ou n'est pas bien perçu chez d'autres. Et donc, je devais aussi adapter à chaque fois, heu
OK. OK. Ah oui. Ah ouais, complètement! Ouais c'est c'est sûr que ça faisait un sacré cocktail de culture, heu, avec lequel jongler, ça devait pas être évident tous les jours et du coup alors quel soutien tu avais de l'établissement scolaire, heu, de l'éducation nationale ou quoi? De mettre du jeu justement dans ton programme, dans ta façon d'apprendre, c'était quelque chose qui était assez libre? Tu pouvais choisir toi-même ce que tu faisais? Ou il y avait quand même quelques petites guidelines ou voilà, heu, des des des choses à ne pas faire?
Ouais. Non, ben, ça, c'est vrai, c'est c'est assez important que tu le dises parce que c'est c'est un peu ça le problème. Heu, c'est que hem, alors nous, dans notre cas, en tant qu'enseignant, heu, de français langue étrangère, on est un peu plus libre mais en en général, heu, oui, il y a toujours, heu, un un programme à suivre, heu, établi par, heu, par le ministère, heu, par l'établissement mais, heu, on se permet au final, c'est nous qui nous permettons de de prendre des libertés parce qu'on sait ce qui fonctionne le mieux. Alors il faut pas toujours suivre les lignes, heu, dans les manuels ou ou dans les règles, heu, du ministère. C'est nous qui allons, heu, établir nos propres règles et ça, on voit que le jeu, comme je l'ai testé justement, qui fonctionne très, très bien. Hem, c'est ça au final qui qui permet, heu si si l'élève apprend mieux au final avec le jeu, tout comme je le fais, et ben, pourquoi pas dans en user, même parfois en abuser. Heu, si c'est tout bien géré, heu, il y a aucun inconvénient.
OK. Ouais. Ouais non c'est clair, alors du coup tu as tu as pu aussi apprendre à des adultes ou pas?
Heu, non, pas du tout. C'était que du de la 6e, heu, au lycée.
D'accord, parce que voilà, quand on est adulte, heu
Donc jeunes adultes, on va dire parfois.
Oui, oui, c'est sûr. Mais du coup voilà, quand on est adulte, parfois, on peut avoir du mal à vouloir, heu, réapprendre des choses. Surtout que les langues, c'est un investissement, ça ça demande du temps, de la pratique. Heu, ça peut prendre des années pour avoir un niveau correct si on se met pas dans le pays directement. Est-ce que tu penses justement que le jeu pour, heu, un adulte, même quelqu'un qui est, heu, plus ancien, hein disons 50-60-70 ans, peut aussi lui donner envie d'apprendre plus que simplement, heu, heu, faire des exercices dans un cahier quoi?
Tout à fait, ouais. Mmh mh. Ouais bien sûr, ben, je pense que pour un un adulte, heu, heu, on va essayer d'adapter au maximum, c'est-à-dire qu'un adulte, bon après il y a pas d'âge pour l'usage de l'informatique, mais, heu, ouais il y a il y a des jeux, hem, heu, des des des serious games, aussi comme on appelle ça sur ordinateur, heu, où on va utiliser par exemple certains jeux, heu, ça peut être des RPG, heu, ça peut être, heu, hem, des des jeux de simulation qu'on va essayer de prendre et on va on va en tirer une expérience, hem, heu, éducative là-dedans et ça on va pouvoir proposer à un public adulte, heu, bah, s'ils sont à l'aise avec l'informatique pourquoi pas? Et sinon il y aura toujours des méthodes plus classiques traditionnelles avec des jeux de plateau, des jeux de cartes, heu, et je pense que ça plaira toujours, heu, cet aspect ludique peu importe l'âge.
Ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Oui. D'accord. Non, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, heu, certains peuvent être un peu plus vré réfractaires. Est-ce que l'aspect un peu ludique de jeu, il a tendance peut-être à plus dédramatiser l'erreur que si on c'était un exercice plus classique voilà qu'on pouvait retrouver dans un manuel ou quoi?
Ouais, je pense qu'effectivement aussi, c'était ça, heu, un des objectifs et je le remarquais tout de suite, heu, heu, les élèves, ils ils ils avaient beaucoup moins, heu, on va dire, ils étaient moins stressés, heu, de de de voir qu'ils faisaient des erreurs, heu, à travers un jeu que, heu, qu'à travers, heu, tout simplement une copie ou voilà. Ils ils ils font un travaux un travail écrit. Ils ont un résultat, heu, négatif. Heu, bah, là tout de suite, c'est, heu, des fois, j'avais des élèves en larmes, heu, heu, alors que du coup du coup, avec le jeu, ça c'est jamais arrivé. Il y a jamais eu de grosses déceptions. Heu, comme tu le dis, les le l'erreur est minimisée et, heu, et ça c'est ça aussi c'est très important, heu, parce que l'erreur fait partie du du cursus, du parcours et et si elle peut être dédramatisée, comme tu le dis, bah, c'est d'autant plus efficace et je le remarquais effectivement que ça passait beaucoup mieux là-dessus.
Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, forcément. Ah, c'est c'est c'est vachement bien. Et du coup, est-ce que ça aide aussi à expérimenter? Parce que c'est vrai que dans le dans la langue, heu, les structures sont souvent très très fixes, très voilà très figées. Heu, est-ce que ça permet d'expérimenter aussi les jeux? Voilà, par exemple, si on a des lettres ou des des mots et qu'on essaye de les mettre dans le bon ordre pour créer une phrase? Heu, est-ce que ça peut permettre, voilà, d'expérimenter, heu, différentes grammaires, jusqu'à qu'on trouve la bonne, comment ça peut se matérialiser justement cette, heu, cette expérimentation?
Mmh mh. Mmh ben, concrètement, je l'avais plus ou moins appliqué sur ordinateur, heu, à l'époque, heu. Heu, enfin, je après je sais pas vraiment ce que tu entends par là. Mais m pour moi, je j'arrivais à leur faire, heu, apprendre plus facilement des mots, que ce soit la grammaire, du vocabulaire. Heu, à travers des jeux sur logiciels, heu, informatiques. Heu, où ils avaient aussi des systèmes de f de flashcards, heu, qui leur permettaient d'apprendre plus facilement les mots. Heu, et pareil, bon, je mettais un p et pour certains pour certains exercices, je lui avais trouvé des des des sites web qui permettaient d'avoir un aspect compétitif à nouveau. C'est-à-dire que les élèves, heu, apprenaient des mots, des phrases. Et heu, c'était avec des des courses de voitures. Et il fallait que celui qui écrivait le plus facilement, le plus rapidement les mots et dans le bon ordre et avec et avec un bon une bonne orthographe. Et ben sa voiture avançait le plus rapidement jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Et heu et bon, ça, c'était plus de l'individuel. Et là, bon, je remarquais effectivement quelques frustrations chez les derniers. Mais, heu, c'était toujours avec le sourire et il y avait jamais de de prise de tête ni quoi que ce soit. Et et l'erreur passait beaucoup mieux. Effectivement, la grammaire, heu, passe bien plus bien plus facilement avec, heu, des applis avec le les jeux et l'informatique.
OK. <chuckles> Ouais. <chuckles> Bah, c'est hyper intéressant. Alors, si, toi, voilà, maintenant, heu, on te demandait de former peut-être un un voilà, un un stagiaire prof. Quelqu'un voilà, qui devrait voilà peut-être que ça t'es déjà arrivé. Et lui expliquer un petit peu les risques. Heu, les choses à ne pas faire et ton jeu préféré pour toi pour, par exemple, apprendre le japonais. Qu'est-ce que c qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Mmh mh. Bah, c'est vrai que, j'ai remarqué quand j'avais commencé à l'époque mon stage, heu, avec une tutrice, elle était de l'ancienne époque. Heu, bon elle approchait déjà la soixantaine, proche de la retraite. Et j'ai tout de suite remarqué que ce n'était pas du tout son genre de de proposer un apprentissage, enseignement avec des jeux. Et heu, et je pense qu'aujourd'hui, si je devais avoir, heu, un stagiaire, un nouveau, qui voudrait se lancer là-dedans. Hem, admettons, hein, qu'il se retrouve face à un public de de jeunes apprenants ou d'apprenants tout court. Heu, bah, ce serait d'oser, heu, d'oser faire le pas, le 1er pas. Heu, et pourquoi pas aussi mais il faudrait un t une certaine formation, notamment tout ce qui est informatique. Parce qu'il faut gérer aussi les outils informatiques. Mais si mais tout ce qui est jeu de société, jeu de plateau ou, même tout simplement des jeux, heu, comme je le fais avec des ardoises, hein. Heu, et des petits des petits mini défis, comme ça, que je faisais en début de session, heu, on va dire d'un peu gamifier les sessions, heu, heu, de de d'apprentissage. Heu, ce serait déjà d'oser de de de de de dire même si ça ne fonctionne pas, de, quand même, de le faire et puis on verra tout de suite très rapidement les résultats.
Ouais. Mmh. Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais. D'accord. Non, c'est c'est intéressant. Parce qu'alors, il y a peut-être, un risque qui peut exister, c'est d'être le prof un peu cool. Tu vois celui où on adore aller dans sa classe. Parce que, justement, on s'amuse, l'ambiance est bonne et du coup les élèves vont du mal à avoir être la différence entre, c'est notre pote que c'est notre professeur heu, avec le respect qui lui est dû, et cetera. Est ce que ça t'es arrivé, justement, que des élèves, de par ta façon d'apprendre, heu, voilà, soient un petit peu trop familiers avec toi?
Ouais, effectivement. Mmh mh. Je dirais que oui. Ça m'est déjà arrivé effectivement, heu. Heu, après, ils ont toujours été, heu, très cordiales, très polis. C'était toujours du monsieur, il y a jamais de tutoiement, par exemple. Heu, mais après, il y a pas non plus il y a eu des débordements, mais les débordements font un peu partie au final de de de de l'apprentissage parce que nous, ce qu'on cherche, c'est que l'élève communique au maximum. Donc si parfois, bon, bien sûr, sans qu'il fasse le pitre, le clown. Mais s'il communique un minimum, heu, en parlant avec un autre camarade de l'autre côté de la classe. Bon on va pas forcément l'engueuler à mort tout de suite. Heu, on va lui expli expliquer calmement. Puis après, heu, aussi avec mon expérience. C'est qu'on va essayer de varier, heu, tout simplement les supports. On va ne pas faire que du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Ça va être aussi, heu, heu, comme je le faisais, heu, pour mon apprentissage avec des manuels, avec des applis de jeu, avec le l'informatique. Et bah, là, pareil, ça va être encore les méthodes traditionnelles. Utiliser le tableau, heu, tableau noir classique, heu. Et puis après parfois, heu, justement implémenter, heu, du jeu.
Ouais. Oui, d'accord. Ouais. D'accord! D'accord. Ouais, donc, heu, le système d'apprentissage plus classique traditionnel qui a été éprouvé pendant des dizaines d'années fonctionne encore très bien. Et avec un peu de jeu en plus, on y gagne énormément, heu, voilà. Donc, en tout cas c'était hyper intéressant. Ça donne envie en tout cas de faire partie de ce genre de classe où on peut s'amuser en apprenant. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était pas forcément le cas. Maintenant, en tout cas, ils ont bien plus de chance.
C'est ça. Tout à fait, oui. Oui effectivement. Et puis, bah, si ça peut permettre de de leur, heu, heu, de leur transmettre, de de leur, heu, du du fait qu'ils gardent une bonne une une bonne mémoire, heu, un bon souvenir comme tu le dis de leur prof. Voilà, c'était un prof cool je me rappelle il y a 20 ans. Bah, écoute, ça me ferait aussi très plaisir, heu, s'ils se souviennent de moi, heu, de sur sur sa sur sa sur cet aspect-là. Donc, heu, merci aussi à toi. Ça m'a fait plaisir d'en discuter.
Bah, oui. Ouais. C'était génial, merci.